Olha, queria uma sugestão até, assim, uma ajuda com um problema que eu tenho enfrentado recentemente, que é o seguinte, no geral, eu sou uma pessoa que dorme muito mal, eu vou dormir tarde, eu não consigo pegar no sono e, às vezes, eu acordo no meio da noite também e demoro a dormir, então, assim, o meu no meu sono já é um pouco agitado, normal, tá. E agora eu comecei a perceber que mesmo quando eu durmo ali 8, 9 horas, eu ainda acordo cansada, eu não sei se é porque meu sono é muito agitado, eu não sei se é porque eu não tô dormindo profundamente, mas eu percebi que assim, eh, virou um problema, eu tô muito cansada e não sei o que fazer pra me recuperar, assim, pra recarregar minha bateria, sabe.
Ok. Uhum. Entendi. Uhum. Ok. Eh, antes de eu te dar alguma dica, deixa eu só pergun fazer algumas perguntas pra ter certeza que eu entendo por completo a situação, eh, há quanto tempo que isso já vem acontecendo, e e a frequência é toda noite, já vem há meses ou há alguns anos ou é algo recente?
Tá. Olha, eu sempre tive um sono bastante irregular, assim, desde criança eu sou insone, eu sou aquela criança que ficava com livrinho lendo embaixo da coberta de madrugada, sabe, a minha cabeça é acelerada e, eh, eu tento não tomar cafeína depois das 14h, pra ver se ajuda, mas assim, eu posso dizer que a minha vida inteira o meu sono foi bastante irregular, agora é, agora o que eu sinto que é mais recente, talvez assim de uns 6 meses pra cá, é que mesmo se eu dormir 8 ou 9 horas, eu ainda acordo cansada.
Sim, tá. Uhum. Ok. Irregular, ok. Ok, entendi. E e o teu horário de dormir, como é? Você você é consistente ou ele varia? Tanto o horário de dormir como o horário de acordar.
Uhum. Nã Ah, ele é super irregular mesmo, geralme não, acordar até é mais constante, assim, geralmente entre 7:00 e 7:30 eu tô em pé.
Uhum.
Agora, dormir, hum, tem dia que eu deito, assim, umas 22:30, tipo: "Ah, vamos tentar dormir mais cedo", às vezes é uma e meia da manhã eu ainda tô acordada, sabe.
Uhum. Ah, caramba! Sim.
É, eu demoro a pegar no sono.
Tá. E você você acorda durante a noite ainda? Você disse que acontecia isso, ah, desde pequena, né, mas isso continua acorren aco ocorrendo?
É. Olha, eu acordo durante a noite, mas quando eu tô ansiosa ou com algum problema na minha cabeça, mesmo no subconsciente. No geral eu acordo, eu vou ao banheiro 1 ou 2 vezes no meio da noite, mas eu consigo voltar a dormir. Eh, essa coisa de acordar e não dormir mais, é mais quando eu tô, assim, ansiosa.
Ok. Tá. Ah, tá. É, o eu ia te perguntar isso também. Você disse que você já reduz ou evita, né, o consumo de de cafeína à tarde pra ver se t se ajuda. Você você não consome álcool ou algum remédio, algo que possa interferir também no teu sono?
Claro. Uhum. Uhum. Olha, álcool sim, né, socialmente, às vezes no jantar, às vezes com amigos, mas eu não sinto que o álcool melhora ou piora. Talvez o álcool me ajude a pegar no sono mais rápido, mas não quer dizer que a qualidade do meu sono é muito boa, né, às vezes é é até pior quando você bebe, né. Agora o café eu comecei a reduzir, eu comecei a tomar o o descafeinado depois do horário do almoço. Eu só tomo 1 café com cafeína de manhã, mas eu, eh, tomo bastante, isso eu não posso negar. Eu tomo bastante café ainda, mesmo o descafeinado, eu tomo, assim, bem umas 3 xícaras grandes durante o dia.
Uhum. Entendi. Uhum. Sim. Entendi. E e você você se sente então, eh, você acha você se catego categorizaria como uma pessoa estressada ou ansiosa?
Uhum. Super, isso sempre foi. <laughs> Eu faço terapia, ajuda, tal, mas eu ainda acho que eu tenho episódios de ansiedade ou estresse, principalmente de trabalho, que afetam, sim, o meu sono. Mas eu acho que é justamente nessas ocasiões que eu durmo e aí eu acordo e começo a resolver problemas, 3h00, sabe.
Ah, tá, ok. Ah, entendi. Ah, caramba, que pena, porque aí você fica com aquele sono quebrado, você aí é o que você falou, né, você não consegue acordar descansada.
É, é. É, eu tenho a sensação de que é raro eu acordar descansada. Acontece mais quando eu tô assim de férias, sabe. Mas, enquanto eu tô na na minha rotina normal de vida, eh, eu sinto que eu sempre sinto que eu poderia dormir mais 2 horas. <laughs>
Entendi. Uhum. Sim. Entendi, eh, tá. E você você costuma, eh, ser regular com o horário que você termina o trabalho pra justamente não ter que lidar mais com isso?
Não, também não, é bem difícil pra mim, porque eu tenho o meu próprio negócio e eu trabalho de casa, então eu tento impor um limite ali no máximo umas 19h00, mas algumas vezes acaba estourando um pouquinho pra 20h, às vezes também eu tô muito cansada, e aí eu o que que eu faço, eu tiro um cochilo à tarde, eu me permito ali dormir 1 hora que seja, e aí eu acordo, eu janto, eu malho, eu faço minhas coisas e eu volto a trabalhar umas 21h, 22h pra deixar coisas adiantadas para o dia seguinte, sabe. Eh, é uma forma que eu lido de poder descansar um pouquinho mais, eu dou uma, digamos assim, uma recarga na bateria ali de 20% <laughs> pra eu conseguir render, porque, às vezes, é difícil até principalmente coisas que eu preciso sentar, analisar, escrever, se eu tô com muito sono, muito cansada, elas não rendem, sabe.
Ah, entendi. Uhum. Sim. Sim. Entendi, entendi. Sim, sim, aham. Entendi. E você no teu trabalho, você tem a possibilidade de delegar, eh, mais funções pra pra alguém, pra di distribuir a carga ou é ou é só você?
Eu tenho eu tenho, mas às vezes acho que algumas ansiedades que eu tenho são normais de quem trabalha nessa minha área, sabe, que é saber se as pessoas que você está trabalhando junto vão manter, eh, compromissos, tipo, eu trabalho com produção de conteúdo de influencers pra marcas
Uhum. Sim.
então assim, você sempre tá, eh, trabalhando com prazo, prometendo um prazo que você não necessariamente sabe se ele vai ser cumprido, né. Então muitas pessoas que eu trabalho, hoje eu confio no trabalho, se a pessoa diz para mim que quarta-feira à tarde vai ter, quarta-feira à tarde vai ter. Mas em várias ocasiões na minha vida, eu sei que eu perco o sono já adiantando que vai <chuckles> acontecer um problema com aquele influencer, e geralmente acontece.
Sim, sim. Tá. Entendi. Ah, tá, pois é. Eh, difícil, ainda mais sendo o seu trabalho, né. Agora, eh, dicas, você tem um horário certo que você se desliga das telas?
<laughs> É. Ai, também não, aí confesso que esse aí é um grande pecado que eu confesso que eu que eu que eu tenho, assim, eu tô com o celular na mão até a hora que eu caio no sono.
Hum. Ah, entendi. Eh, bom, eh, talvez te ajudasse se você estipulasse um horário que o teu telefone tocasse, né, pelo menos 45 minutos ou 1 hora antes de um horário pré-determinado. Vamos dizer que você, eh, estipule 23h pra você dormir, então às 22h ele toca um alarme que ele já vai começar a cancelar todas as notificações.
<chuckles> Uhum. Tá. Uhum.
E aí aque a partir daquele horário, você já começa a dar aquela a aquela reduzida na marcha e deixa o telefone de lado, pra aquela 1 hora você realmente se assentar, a luz talvez um pouco mais baixa, u uma uma lu uma luz mais branda, não aquela luz tão forte. Talvez isso possa te ajudar nessa 1 hora pré
Certo. Hum.
É é sono né, você se deitar
Certo. É, pode ser uma boa mesmo. E, assim, melatonina é uma coisa que eu já usei em algumas épocas, mas o meu problema com a melatonina é que eu acho que o sono não é reparador, eu durmo, me coloca pra dormir rápido, em meia hora, 40 minutos, mas se eu tô com a cabeça ansiosa, eu acordo no meio da noite igual, não faz diferença. E eu sinto que eu tenho pesadelos, eu não durmo, assim, muito profundo, então eu cortei, eu tentei, porque muita gente diz que funciona, mas pra mim não foi muito legal não.
Hã. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Entendi. Porque não é natural, né, você não cai no sono naturalmente, né.
É, exatamente.
Eh, por acaso você já tentou o simples chá de camomila, 1 hora antes de deitar?
Sim, isso eu faço religiosamente toda noite, só quando tá muito calor que não, mas no inverno eu adoro tomar um banho quente, um chazinho de camomila, e aí geralmente me ajuda de fato pegar no sono, mas o que eu sinto é que eu não tô dormindo profundamente, provavelmente, por isso eu tô tão cansada.
Entendi. Entendi. Uhum. Sim. Eh, você tem você tem o sono muito leve, com barulhos em volta da tua vizinhança, alguma coisa assim?
Sabe que não, até que eu durmo bem, não não me incomoda muito não.
Tá. Então é mais talvez a su a tua mente superativa.
É, eu acho que mesmo quando eu tô dormindo a minha mente tá super trabalhando, ali. <chuckles>
Entendi. Então talvez fosse t talvez pudesse te ajudar essa essa rotina tal talvez criar uma rotina de 1 hora antes do do horário pré-determinado pra dormir e você começar a se afastar das telas, e também com relação àquela tua à dormida, aquele cochilo no meio do dia
Uhum. Uhum. Uhum.
ao invés de fazer um cochilo de 1 hora fazer um power nap de 20 minutos
Tá. Eu posso tentar.
porque aparen aparentemente os 20 minutos, eles te carregam mais do que se você dormir mais do que meia hora, porque a depois de 1 hora, voc você manda um sinal incorreto para o teu corpo, que: "Ah, agora es agora tá na hora de eu descansar", então você prolonga esse período durante a durante a tcha a tarde, né, tirando um cochilo mais longo, e se ao invés de fazer isso você fizer um power nap de 20 minutos, aí é realmente aquele cochilo que você pra você ter mais energia.
Uhum. Entendi. Uhum. Hum. Entendi.
É, talvez fosse algo só pra pra tentar, pra ver se v você sente alguma diferença na no aumento da bateria, se vai de de 20% e sobe pra 30%.
Sim. Olha, eu posso tentar, porque o que acontece é que geralmente eu coloco, assim, 45 minutos, às vezes eu consigo nesses 45, e às vezes eu fico: "Ai, pelo amor de Deus, mais 15", e aí eu me jogo pra fora da cama depois de 1 hora, sabe. Mas se eu pudesse e às vezes eu tô tão cansada que eu durmo mesmo, assim, 2 horas, eu tento fazer isso não acontecer, mas já aconteceu algumas vezes de eu desistir, sabe, falar: "Não, dorme, ah".
Sim. Entendi. Aham. Ah, entendi. Sim. É, porque é uma siesta também, né, então é, se funciona pra você, eu só queria te dar essa essa outra opção talvez pra só pra tentar.
É. Uhum. Eu gostei. Claro, eu gostei, eu vou tentar sim e vou ver o que que acontece, daí eu volto aqui pra te contar se deu certo, tá bom, muito obrigada pela dica.
Claro, obrigado por ter compartilhado e boa sorte pra você.
Obrigada, até mais.
Até.